Ma allora in realtà, <sighs> se proprio lo dobbiamo scavare, anche i miei genitori con i miei zii hanno tutti de d dei non lo so, è come se fossero successe delle cose un po' spiacevoli, ma non si sono mai affrontate e sono rimaste sempre lì nel mhmm, sotto l'iceberg del nostro rapporto parentale, come dire. Ehm, e quindi non lo so, è come se ci fosse sempre una sorta di falsità quando siamo tutti insieme, no, ehm, e so un po' di tension ma neanche tensione, quella quella situazione un po' spiacevole che sappiamo tutti che ci stiamo un po' mhmm, sulle scatole a vicenda, ma dobbiamo stare per forza insieme.
Mh-mh. Mh. <chuckles> <chuckles> Ho capito, no mi ha fatto ridere il uhm, l la chiosa del tuo della tua spiegazione. Ehm, bene guarda, è molto chiaro, guard e ti premetto, parto col dire che, mhmm, insomma, ehm, in una famiglia ci sono un sacco di situazioni così e, uhm, non tutte le famiglie sono unite, anzi penso che la maggior parte rispecchino la tua situazione, quindi non non non pensare che voi siete particolarmente, insomma, mhmm, sfortunati. Succede, ecco, questo voglio dire. Ehm, mi pare di capire, analizzando appunto le le tue premesse, mhmm, che ci sono un sacco di cose non dette, ecco. Uhm, magari, qualcosa di piccolo col tempo è diventata sempre grande perché non se n'è parlato, ehm, e quindi insomma, te si è forse anche un po' ingigantita la cosa. Ehm, poi ovviamente per compensare, magari, quel torto fatto se ne sono fatti altri a cascata. Ehm, per esempio, partiamo da dalla vicenda dei cugini, sono delle persone che tu comunque durante l'anno vedi abbastanza spesso oppure li trovi solo a Natale o nelle feste?
Mh-mh. Mh. Esatto.